Ja, sag mal, wie beeinflusst eigentlich dein Handy deine Beziehungen im Alltag?
Ach, schon extrem, würde ich sagen tatsächlich, weil das Handy so den ganzen Tag dazu dient, dass wir kommunizieren, alleine schon deswegen. Also, wenn wir natürlich beide ja genau, wenn wir beide arbeiten sind, dann, äh, nutzen wir das dafür, irgendwie den Tag zu besprechen: „Was gibt's zu essen? Was gibt's Neues bei dir?“ Ähm, ja, so kleine Sachen halt. Ab und zu mal zwischendurch tauscht man sich aus.
Mhm. Also, du hast Mhm, also du hast das Handy auch auf jeden Fall den ganzen Tag quasi immer in greifbarer Nähe?
Ja, muss ich schon sagen, leider. <giggles> Ähm
Mhm. Mhm. <giggles>
Ja, privat könnte ich darauf verzichten. Ich vers werde das auch immer mehr in Zukunft versuchen, aber ja, ich brauche es auch halt beruflich gucke ich halt auch gerne drauf, ne, weil ich Mails bekomme oder so. Ähm, ist halt schon auch wichtig, dass ich das dann mitbekomme. Ähm, ja.
Ja. Ja. Klar, das ist ja wirklich, äh, mittlerweile für viele Menschen so 'n alltäglicher Begleiter und, ähm, ist auch wirklich in verschiedenen Bereichen ja auch, ja, unwegdenkbar mittlerweile. Ja, und, ähm, wenn du jetzt sagst, äh, mit deiner Partnerin, ähm, oder Partner, dann textet ihr, ähm, wenn ihr getrennt seid?
Ja. Ja. Genau. Genau.
Oder schaut ihr auch gegenseitig dann aufs Handy, äh: „Guck mal hier den Reel an“ oder? <chuckles>
Ne, so gar nicht, weil wir da auch so 'n bisschen andere verschiedene Interessen haben. Ähm, aber wenn wir b wirklich so beisammen sind, dann ist es schon so, dass wir aufs Handy verzichten oder bewusst weglegen. Ähm, gibt auch mal Zeiten, da war es nicht so, beziehungsweise da war es schlimmer. Dann dann auch beim Abendessen nehme ich immer wieder das Handy in der Hand, was mich 'n bisschen nervt, aber
Mhm. Mhm. Hast du das Gefühl, du lässt dich dann ablenken, also ihr könntet eigentlich Zeit zu zweit verbringen, aber das Handy, ähm, ja, lenkt dich wirklich ab?
<sighs> weiß nicht, ich, ähm Hm. Hm, ja gut, beim Abendessen oder beim Essen, Mittagessen, da will ich schon essen und reden eher weniger, weil das hält mich vom Essen ab, ähm, aber so am Handy nebenbei scrollen, das kann man halt leider gut machen, ähm, ja, und ich mach's dann auch zu oft. Ja, ich nutze es immer, ja.
Mhm. <laughs> Also wenn du jetzt alleine sitzt beim Essen oder wenn du in der Gruppe oder mit mehreren am Esstisch bist?
Ne, schon allein, also mit meiner Partnerin dann, ne? Abends, ähm ich entschuldige das immer, versuche das so zu entschuldigen, dass ich ja, v also ich komme nach Hause von der Arbeit und dann ja, ist das oft so der einzige Zeitpunkt, wo ich so 'n bisschen freien Kopf habe und ja, da möchte ich einfach irgendwie so so sinnlos scrollen, weil danach setze ich mich dann doch wieder hin und arbeite noch 'n bisschen was und das ja, ist also das will ich auf jeden Fall bessern.
Mhm. Mhm. Ja. <laughs> Mhm. Ja, also es bringt irgendwo schon Entspannung für dich, aber nicht unbedingt jetzt für die Beziehung <laughs> etwas. Mhm.
Ja, genau, ne, man bekommt das ja auch manchmal vorgehalten, irgendwie, hm, später mal zu 'nem späteren Zeitpunkt: „Ja, du b du bist ja beim Essen nur am Handy.“ oder so. Das hört man natürlich schon, klar. Ähm, aber das kann ich auch nicht verneinen, ne, ich weiß ja, dass dass dass das stimmt und d dass ich das auf jeden Fall versuche ich zu verbessern. Da gebe ich mir Mühe. Mhm.
Mhm. Mhm. Ja, ja. Wie ist es denn eigentlich, wenn du jetzt mit Kollegen in der Kantine oder so am Tisch sitzt, haben dann auch noch alle ihr Handy dabei und schauen darauf, oder ist das dann auch eher so, dass ihr sagt: „Ne, also jetzt essen wir ohne diese technischen Geräte dann eben?"
Ne schon, also es man merkt schon, dass das Handy doch immer dabei ist, ne, also, ähm, ich sage mal so, bei Familientreffen dann nicht, ne, dann dann lässt man das bewusst weg, ähm, zumindest 'n Großteil, aber so Kollegen, hm, oder, hm ja ja Kollegen, Fremde, weiß ich nicht, was auch immer, da merkt man schon das Teil des Hä d des Tages und des des Ablauf das einfach das Handy ist und das immer bereit liegt, ja.
Mhm. Ja. Mhm. Hm, wie findest du es denn, wenn man jetzt in so 'ner Unterhaltung ist mit einem oder mehreren und dann piept dessen Handy und dann ist das, äh, Gespräch auf einmal nicht mehr wichtig, weil man erst auf den Bildschirm schauen muss?
Oh, das nervt mich. Also, das würde ich nicht machen, wenn jetzt irgendwie jemand am Reden ist, dann irgendwie das Handy rauszuholen. Also, das ist 'n Unterschied noch mal, ne? Wenn wir irgendwie beisammen sitzen und und sie redet dann oder je irgendjemand anders redet, dann gucke ich nicht auf's Handy, weil das ist unfreu unhöflich, ne? Also, ich bin auch 'n großer Fan vom aktiven Zuhören, und das kannst du ja nicht, wenn du am Handy bist und deswegen würde ich mich da auch so 'n bisschen selber, ja
Mhm. Ja. <laughs> Genau. Mhm.
nicht angegriffen fühlen, aber das würde ich nicht toll finden.
Ja, also du selber vermeidest das, wenn du, äh, mit jemandem aktiv im Gespräch bist und würdest das nicht machen und würdest du das dann bei anderen ansprechen, falls es dich stört, wenn das immer wieder mal passiert?
Äh, j f ja, definitiv. Also das das ich würde das schon ansprechen, ja. Ähm, genauso wie ich hoffe, dass man das bei mir anspricht, weil ich bin einfach jemand, der das oft auch dann nicht mehr mitbekommt. Das kriegen ja die meisten da nicht mit, ne? Äh, wenn sie so häufig ihr Handy irgendwie draußen haben oder so. Und, äh, ich würde mir das schon wünschen, dass ich das dann auch gesagt bekomme und so würde ich das dann auch handhaben, und ich würde der Person dann auch nicht böse sein. Und ich hoffe, die Person, der ich das sage, auch nicht.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja. <laughs> Ja. Ganz genau, das wär würt wünschenswert. Hm, in der heutigen Zeit, wo ja das Handy wirklich 'ne immer wichtigere Rolle einnimmt, ist dir eigentlich schon mal so aufgefallen, wie das heutzutage so bei Familie mit kleinen Kindern aussieht? Also wenn die zum Beispiel den Kinderwagen schieben oder so?
Ja. Mhm. Mhm. Ja, sehr unterschiedlich. Also, auch in meiner Familie oder in meinem Umfeld, besser gesagt, gibt's da auch sehr unterschiedliche Handhabungen, wie man damit umgeht, ähm. Es gibt 'ne Familie, die
Mhm.
ja, die nutzen einfach gerne das Tablet oder Handy als Beschäftigungstherapie, ne, dann, ähm, sind die Kinder sehr ja.
Also das gezielt 'n Kind davorgesetzt wird?
Ja, quasi, ne, dass das dann Kind dass man weiß, man das Kind ist dann ruhig beim Essen gehen oder so, kriegt dann 'n Tablet in die Hand. Ja, genau. Aber ich kenne auch andere Beispiele, die da haben die Kinder mit 7 Jahren, 8 Jahren noch gar nichts, nichts mit digitalen Medien zu tun, und die Kinder kommen super klar, ne? Man merkt natürlich sofort auch die Persönlichkeit, finde ich. Es ist ganz anders, viel entspannter, hm, ja, nicht so gereizt und also ich kenne beide Seiten, aber ja, man man es fällt natürlich immer wieder auf, ne, dass, ähm, gerade so, wenn man essen ist und man sieht da andere Familien mit Kindern am Tisch, dass die dann schon irgendwie was in die Hand gedrückt bekommen.
Mhm, beschäftigt. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja, interessant, dass das also wirklich in verschiedenen Familien so unterschiedlich gehandhabt wird, ähm, wie das Handy dann auch, ähm, ja im Zusammenhang mit Kindern eingesetzt wird oder nicht <giggles> eingesetzt wird. Und, meinst du, das, ähm, hat dann vielleicht auch in Zukunft so Folgen für die Beziehung der jeweiligen Kinder?
Mhm. Ja. Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass das, hm, Unterschiede macht, ne? Also, noch mal um dem Beispiel zu dem Beispiel zurückzukommen, was ich grade erwähnt hatte mit diesen 2 ziemlich unterschiedlichen Familien. Ähm, da würde ich ja auch behaupten, da erkenne ich schon so in der Verhaltensweise einfach gewisse Unterschiede und d das prägt sich bestimmt noch mehr aus, ne? Also, je älter das Kind wird, auch in der Verhaltensweise oder in der Beziehung vielleicht auch. Ja, würde ich würde ich schon sagen, tatsächlich.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm, mhm. Ja, also das, äh, könnte in der heutigen Zeit durchaus 'n Problem sein, dass, ähm, ja, die Kinder halt wirklich, äh, so aufwachsen, dass das 'n Teil, ja, des täglichen Lebens ist und sich das dann gar nicht mehr wegdenken können oder es ihnen immer schwieriger fällt. Mhm, mhm.
Ja. Mhm. Ja, genau. Na, also ich v versuche es ja auch irgendwie ich habe ja am Anfang gesagt, dass wir immer auf also wenn wir auf der Arbeit sind, schreiben wir auch miteinander. Dann dann ist es natürlich hat so 'n positiven Effekt, ne? Man teilt dann Sachen, ähm, man spricht sich vorher ab, ähm, was auch immer das ist, ähm, äh, Haushalt oder so kann man sich absprechen mit dem Handy. Aber dann gibt's natürlich auch die eher nicht so positiven Sachen eben, wie, man ist beisammen und der eine hat halt trotzdem das Handy in der Hand und da da bin ich aber so der Part, der immer wieder drauf achten muss, dass er das dass das nicht passiert, weil ich da schon sehr schnell abzulenken bin, leider.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Und, äh, sag mal, wie siehst du eigentlich so den Bereich, äh, Kontrolle durch Handy, also gerade so in Partnerschaften, ähm, wenn man immer erreichbar sein muss und vielleicht gar nicht möchte? Hast du da Gedanken zu?
Ähm, j ja, also, du meinst jetzt grade, was so das Berufliche angeht, dass man einfach immer das Handy bereit ist oder?
Ja, äh, einerseits so das Berufliche, dass man immer, äh, erreichbar sein muss, aber andererseits vi vielleicht auch innerhalb einer Partnerschaft, wo, ähm, der Partner dadurch, ähm, dass er e einen a andauernd anrufen kann, ja 'ne ganz andere Kontrolle ausübt als in Zeiten, wo es keine Handys gab und, ähm, man dann gesagt hat: „Ja, also ich bin jetzt in der Kneipe und ich komme 3 Stunden später wieder“ oder so. <laughs>
Ja. Mhm. Mhm. <chuckles> Ja. Boah, kann ich natürlich, ähm, hat sich d klar, natürlich geändert, ne? Da gi gibt's bestimmt auch einige Extremfälle, aber so aus eigener Erfahrung kann ich jetzt nicht darüber sprechen, aber kann mir schon vorstellen
Mhm.
ja, dass das bestimmt vielen 'n Punkt ist, ne, dass da viel M Macht oder auch Kontrolle ausgeübt wird, ähm, als früher, wo es eben diese Möglichkeiten noch gar nicht gab, ja. Das
Ja. Mhm. Also da ist 'n verantwortungsvoller U Umgang dann auch durchaus wichtig 'n oder wo man auch oder auch Absprachen.
ist schon schwierig. Ja, definitiv, ne, wie bei allen. Ja, genau, wie bei allem im Leben, ne, ist immer so 'n bisschen der kontrollierte Umgang damit wichtig, und wie du schon sagst, Absprachen zum Beispiel auch. Ähm, ich finde, da können auch Absprachen helfen wie ich weiß nicht, man äh, <blows air> ich hätte zum Beispiel nichts dagegen, wenn meine Partnerin morgen zu mir sagen würde: „Wir hängen Zettel am Kühlschrank. Den siehst du immer beim Essen, damit, äh da steht dann immer drauf Handyverbot, oder so damit du dich daran hältst. Da machen wir 'ne Absprache draus.“ So, d das wird mir wahrscheinlich helfen und ähm, oder wir legen das Essen, äh, d das Essen ja, das Essen im anderen Raum. Genau, das wird schwer dann zu essen. Ähm. Wi wir legen das Handy, beim während des Essens in 'nem anderen Raum. Das, äh ich finde so was gut, weil so was hilft mir. Ich brauche immer irgendwas also, Hilfestellungen sind ja nichts Schlechtes, ne? Das, äh
Mhm. Aha. <laughs> Ja. <laughs> <laughs> Ja. Mhm. Oder so kleine Erinnerungen dann, ja, mhm. Mhm, mhm.
Ja, genau, richtig. Also, das halte ich für nichts Schlechtes und das, ähm, sollte ich vielleicht mal bei mir auch einbauen. Hm.
Ja. <chuckles> Und gibt es so Situationen, wo du denkst, also, das ist besonders toll, dass du 'n Handy hast? Also wenn du zum Beispiel im Ausland bist und kannst mit dem Handy, ähm, ja die Person, die du erreichen willst, immer erreichen?
Ja klar, natürlich. 1. das, ne, und 2., ich finde auch so im Ausland, wenn du die Sprache nicht sprichst, ähm, da alle s s alle Sachen übersetzen zu können oder d die die besten Restaurants zu finden, also da man kann sich ja also heutzutage, wenn man will, kann man ja kaum mehr schlechte Erfahrungen machen, ne, weil man alles filtern kann. Man man findet alles heraus über die Sachen, die man sich vornimmt. Ähm, ja, wie gesagt, wenn man da 'n bisschen geschickt vorgeht
Mhm. Mhm. Ja. <giggles> Ja. Mhm. Mhm. Ja, dann kann man quasi dank seines Handys ganz neue Orte und Lokalitäten entdecken und, ähm, wie du gesagt hast mit den Übersetzungsprogrammen, also das über ermöglicht ja dann eigentlich Beziehungen zu fremden Personen, ähm, durch diese Übersetzungen, die früher gar nicht, äh, möglich gewesen wären. Mhm.
Ja. Mhm. Ja, wobei ich aber da auch sagen muss, dass das Handy auch so 'n bisschen, ähm, Verhinderer ist, ne? Ähm, jetzt, wo wir noch mal drüber sprechen, über so ich habe ja gesagt, dass man kaum mehr schlechte Erfahrungen machen kann, so grade im Urlaub oder was so Aktivitäten angeht, weil man sich immer 100 % informieren kann, Bewertungen, man liest sich alles durch, man guckt sich Bilder an. Aber ich finde, das verhindert auch 'n bisschen Erfahrungen, die man machen kann im Leben. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel an mich denke, dann würde mir das manchmal bestimmt gut tun, dass ich jemanden nach dem Weg fragen würde oder oder nach Erfahrungen, wildfremden Menschen einfach ins Gespräch zu kommen, neue Menschen kennenzulernen anstatt immer nur mein Handy zu fragen, ne, also es verhindert auch sehr viel finde ich. Ja.
Hm. Ja. Ja. Mhm. <laughs> Ah. Ja klar, klar, wenn man sich da auf die Wegführung vom Handyprogramm verlässt, dann <laughs> das stimmt in d in der Beziehung, äh, ja, verhindert es dann tatsächlich neue Beziehungen. Und wie sieht das denn aus zum Beispiel, ähm, i in, äh, Hinblick darauf, wie man so Beziehungen aufrechterhalten kann? Findest du es jetzt einfacher, mal schnell 'ne WhatsApp zu schicken und so in Kontakt zu bleiben als, ja, 'n Brief zu schreiben, wie's früher üblich war? Mhm.
Ja, genau. Mhm. Ja, tatsächlich. Ja, ja. Klar, natürlich. Ähm <groans> Alleine so 'n so 'n ja, Briefmarke, gut kann man auch heutzutage online bekommen. Aber natürlich ist es einfacher und auch nicht ich nutze es manchmal, wenn ich das Gefühl habe, oh, bei der Person habe ich mich schon lange nicht mehr gemeldet, dann ist das so quasi, gut, ich schreibe jetzt ´ne WhatsApp und dann hat sich's erst mal erledigt, was natürlich eigentlich nicht richtig ist, aber ich glaube, das kennt ja jeder so 'n bisschen und man redet sich damit auch so 'n bisschen heraus, ähm, und das das passt auch wieder ganz gut zu dieser Theorie, dass ich gesagt habe, ähm, dass das Handy so 'n bisschen auch der, hm, ja der Verweigerer ist, ne? Also, äh, dass man da mit einigen Situationen ausm Weg geht, manche natürlich schlecht, aber viele gute auch, ja und Kontakte gerade auch und persönlicher Kontakt, direkter Kontakt ist natürlich nicht zu ersetzen.
Mhm. <giggles> Ja. <laughs> Ja, ja. Mhm. Ja, ja klar.
Und deswegen bin ich da auch zwiegespalten, ja.
Mhm. Ja, also, äh, man kann da durchaus beide Seiten sehen, ne? Einmalig kann man zum Beispiel sehr schnell jedem, äh, die Geburtstagswünsche rüberschicken, <giggles> aber andererseits, ähm, ob dann da wirklich, äh, 'ne tiefe Konversation <giggles> stattfindet, ist fraglich.
Ja genau, ja ja. Ja, da geht's ja schon da fängt's ja schon an bei der, ähm, wie man einen versteht, ne? Ich finde ja so über WhatsApp also es alleine schon das das Smiley deuten, jeder S deutet Smileys gefühlt anders oder, ähm, ich deute zum Beispiel immer „Punkt Punkt Punkt“ wenn jemand „Punkt Punkt Punkt“ schreibt, dann dann ich assoziiere das immer mit was Negativem. Also, die Person will mir noch was sagen, sagt's mir aber nicht oder oder ist ist sauer. Aber das ist auch vollkommen oder wenn jemand 5 Ausrufezeichen schreibt, ähm, da kenne ich zum Beispiel jemanden, der nutzt die immer i in Mehrzahl. Und man also wenn man die Person nicht kennt, denkt man, der ist total sauer beim Schreiben, ne? Und der ne, der sch also, die schreibt aber immer so. <giggles> S
Mhm. <laughs> Ah. Mhm. Ja. <giggles> Ah. Das kann dann mhm, mhm, mhm, das kann dann durchaus auch zu Missverständnissen führen, indem man sich da so auf sein Handy verlässt, den <giggles> Kontakt, ja, aufzunehmen und zu halten. Ja.
Ja, genau. Also es es es gibt immer 2 Seiten der Medaille, ne? Genau.
Mhm, mhm. Auf jeden Fall, also theoretisch, ja, durch das Handy kann man in Verbindung bleiben und Beziehung halten, aber ja, die Frage ist, wie man's einsetzt. Also vielen Dank für deine Gedanken. Das war jetzt wirklich sehr interessant.
Ja genau. Ja, danke. Hat mir auch Spaß gemacht darüber zu reden mit dir. Vielen Dank fürs Zuhören. <chuckles>